Oke oke. Tapi memang gak pak eee, ini ya, gak nyaman sih ya dalam kondisi seperti itu tetep aja ya dari masing-masing kalian juga kemudian ngerasa berkurang ya enjoy-nya gitu dan pasti, eee, inginnya sih sebenarnya lancar-lancar aja ya gitu.
Betul, iya. Betul dan ngaruh ke waktu kan.
Betul betul, jadi memang karena ketika ini ya, ketika mencari tadi kan plan B-nya ini pasti membutuhkan waktu, mungkin ada se ada spare uang juga ya gitu, oke. Nah tapi sebenarnya ketika, eee, bicara ke ke perjalanan nih, sebenarnya yang paling utama dari proses perjalanan itu, eee, sebenarnya di sisi apanya sih sebenarnya? Mmm, misalnya apakah memang, eee, memang harus ketepatan, eee, arah, eee, ke mana ajanya itu, ataukah kemudian memang, eee, experience-nya atau seperti apa?
Iya. Oke.